Ehm, e io la l guardavo quegli Edits e sentivo sta' canzone, poi ho detto: "Vabbè mo' me la devo sentire tutta" e per quanto quella sia una canzoncina leggera, sicuramente non è la mia canzone preferita, però io tutt'oggi la riascolto, cioè proprio quando voglio sentire quella vibe, sai, un po' leggera, po' spensierata, un po' da macchina cabrio, uhm, in estate.
<snorts> <chuckles> Vento nei capelli, t con un foulard e gli occhiali da sole. <chuckles>
Sì. Sì, sì, sì. Sì, assolutamente. Ehm, mhmm, o in questo periodo la canzone che non mi stanco mai di ascoltare, proprio in preparazione a Wicked parte 2, uhm, è, ehm, Defying Gravity, uhm, perché, uhm, io devo essere onesta, io da appassionata di cinema e recitazione eccetera, io penso di di amare Cynthia Erivo, cioè mhmm, è è troppo brava, ma sia a livello attoriale che canoro, poi è anticonvenzionale, quindi mi piace, cioè proprio mi dà l'idea di artista che lo fa per l'arte.
Bellissimo! <chuckles> Ah-ah. Mh, mh, mh. Sì, ma poi e forse tante persone l'hanno scoperta tramite questo film, ehm, però lei comunque ha una carriera di soprattutto u a Broadway, che, mhmm, è è grandissima, no, cioè lei co comunque è considerata mh-mh. E poi non so se hai presente il film, ehm, che lei fatto che si intitola Harriet, ehm okay, che anche uhm, esatto!
Ehm, e poi Sì, assurda. Sì, qui e, quella pure è una canzone che è molto famosa e pensa che lei, uhm, è è la più giovane, ehm, candidata a vincere l'EGOT, che sarebbe l'unione dei dei vari premi, quindi Grammy, Oscar, Tony Award, Emmy. Uhm, e e le a lei manca solo l'Oscar e io penso che l'anno scorso per Wicked l'hanno derubata, l'hanno veramente derubata se pensi anche che ha vinto Emilia Pérez che è uhm, è un film che nessuno veramente si è cagato. Le canzoni sono terribili e lei ha fatto quell'improvvisazione, uhm, non so se ce l'hai presente il riff di Defying Gravity dove lei fa: "Uoh oh oh," ehm, e lei l'ha fatto in un corsetto, volando, perché letteralmente ha fatto tutti gli stunt lei, e, uhm, talmente è un'artista a tutto tondo che, uhm, lei e Arianna Grande non hanno voluto, uhm, <tsk> registrarle in studio, ma le hanno registrate live le canzoni.
Mh-mh. Okay. <laughs> <snorts> Mh. Sì, sì, sì, sì. <chuckles> Wow! Questo è super interessante, non lo sapevo.